E, ehm, niente, sostanzialmente arrivo ad un certo punto, dove metto il turbo, e gua guardo l'orologio, metto il turbo, ehm, gli altri colleghi anche loro sono d'accordo, perché anche loro si sono stufati di fare 200 ore, ehm, finiam finiamo tutto, ehm, e invece che stare lì, a chiedere se bisogna fare ancora qualcosa, ehm, se posso dare una mano, ehm, io io prendo, finisco, saluto tutti, ehm, se mi sentono bene, se non mi sentono va bene lo stesso, e timbro il cartellino, basta. Ehm, quindi io faccio il mio, faccio le mie ore lavorative da orario, e e niente di più. Ehm
Mh. Sì, e? Mh. Sì. Mh. È lo stesso? Okay. Ah, okay. E e te la dai a gambe insomma, diciamola co
Esatto, si, si, sì, me la do a gambe, hai centrato proprio il punto, perché poi invece, se rimani là e fai vedere che sei volenteroso, ehm, purtroppo non paga e quindi basta, io ho smesso.
Eh. Hai deciso di o di applica e invece, se diciamo mhmm, se invece durante l'orar di lavoro, no, ehm, ti viene chiesto espressamente: "Eh, ma dai stasera ti puoi fermare un paio d'ore, abbiam bisogno di finire quel lavoro, eccetera." E come, mhmm, ti comporti, se devi dire no come glielo dici? Ecco questa era la
Mh. E Allora s dipende cosa ho da fare, uhm, cioè nel senso, se sono pieno di impegni, come purtroppo capita attualmente, eh de devo dire di no; ehm, quindi dico: "Guarda, purtroppo oggi devo scappare, ehm, non ce la faccio a fermarmi." Ehm, e glielo dico anche in modo abbastanza deciso, eh, non sto lì a a girarci intorno, perché comunque è giusto che anche loro capiscano che tutti abbiamo una vita, e che bisogna rispettare, ehm, gli spazi privati di ognuno. Ehm, ehm, sì.
M. Ah. Ah-ah. Mh. Okay. A girarci troppo intorno. Ah. Indubbiamente. E se invece te lo chiedono, che ne so, con 2 giorni d'anticipo? Quindi o 2 o insomma, qualche giorno d'anticipo, come fai?
Eh, lì è già diverso per Eh, lì è già diverso, perché comunque loro magari sono stati più rispettosi, e quindi magari cerco di uhm, c nel senso, se se comunque ho qualcosa da fare, gli dirò comunque di no, ehm, se però invece, magari, non non sono così tirato, gli dico: "Dai va bene, ci veniamo incontro," ehm, e e va bene così, perché poi anche loro mi vengono incontro a volte, eh, quindi
Eh. Okay. Okay. E quindi insomma, per una sorta co correttezza, e comunque uno scambio di, chiamiamoli così, di favori via, diciamo lo fai per s per intenderci, sul su cosa si vuole dire, ho capito; e c'è un limite dove invece no, ne ne mhmm, oltre questo non so non so, dici: "Non mi chiedete di fare 4 ore di straordinario, perché non se ne parla," oppure: "Non mi chiedete di venire al sabato." C'hai un limite invalicabile?
Sì, sì, sì dai. Sì, sì sì.